Mhm. Ähm, musst du nur deine Orte quasi wechseln oder warum machst du's genau?
Zum Teil ist es einfach durch meine Lebensgeschichte passiert, ganz früh in der Kindheit, dass ich wirklich, ähm, ich würde mal sagen, in 1. <clears throat> entschuldigung in den 1. 10 Jahren an 6 verschiedenen Orten gelebt habe mit 5 verschiedenen Familien. Also, ich habe hm, ich bin so gepolt, dass wirklich ganz viele Veränderungen stattfinden und dass ich deswegen auch immer diese Unruhe in mir habe und irgendwann denke, ich muss jetzt jetzt muss ich hier weg, jetzt mag ich hier nicht mehr sein, ich muss was Neues sehen. Also, ich suche schon die Veränderung, aber das kommt eben auch damit her dass oder das geht damit ein, dass ich dann immer wieder neue, äh, F Freundschaften finden muss oder neue Gruppen finden muss, mit denen ich zurechtkomme. Und, äh, es sollte mir leichter fallen, aber eigentlich fällt es mir jedes Mal schwerer Platz zu finden und mich nicht so unsicher zu fühlen und nicht zu denken: „Ach na ja, jetzt bist du wieder hier und jetzt gehst du auch wieder.“ Und irgendwie auch nicht die Signale zu setzen: „Ich bin bereit, dass ich eben auch Teil von euch werden möchte.“
Okay, aber du wärst quasi nicht bereit, diese diese quasi diesen novelties novelty seeking Aspekt von deinem Leben aufzugeben, um vielleicht bisschen tiefere Beziehungen mit Menschen knüpfen zu können?
Ja, das ist die Frage, ne? Das ist das habe ich mich auch schon gefragt, so, w was ist mir wichtiger oder wo ja, wo sehe ich wo sehe ich mich irgendwann? Und, äh, vielleicht ist es schon so, weil jetzt fange ich ja auch eben an dran drüber zu grübeln. Früher habe ich mir da nie so Gedanken drüber gemacht, weil das hat alles so funktioniert und da war mir das vielleicht auch noch nicht ganz so wichtig, so diese längerfristigen, tieferen Freundschaften zu haben. Aber jetzt so langsam denke ich, ob's vielleicht Zeit wird dass ich mich irgendwo niederlasse und eben den Bereich noch mal mehr vertiefe, dass ich eben mir wirklich ein einen Kreis aufbaue, in dem ich mich wohlfühle, wo ich sein kann und wo ich auch engere Kontakte habe.